Mhm, mhm. Äh, ist tatsächlich 'ne gute Idee, dann dann dann können die beiden halt nicht, äh, g ja, vermischt werden, so wie's halt jetzt grade ist. Ich habe da total schöne Sachen und Haar-Tutorials und Make-up und Party und, äh, feiern gehen und Urlaub und auf einmal kommt so äh, der wurde dann und dann ersto ver äh, verfolgt und erstochen oder so und, äh, das macht natürlich dann auch wieder das Schöne, was ich wenn ich mir davor grade, äh, Reise in New York angeguckt habe oder die Weihnachtslichter in New York, dann macht das natürlich auch das wieder kaputt und sofort ist dann dominiert natürlich das Negative in meinem Kopf und die schönen Weihnachtslichter aus New York, die sind dann irgendwie wieder weg und die hatten dann im im Endeffekt dann gar keine Bedeutung. Ähm, von daher ist das tatsächlich 'ne gute Idee, das bewusst zu trennen, ähm, sodass das beides gar nicht mehr irgendwie einander beeinflussen kann, mhm.
Mhm. Genau. Ja, ja. Mhm. Mhm. Ja. Ä ja, voll.